Eee, şu anda, eee, kendi, eee, doğduğum ve büyüdüğüm yerden farklı bir yere, eee, taşındım. Bununla ilgili, eee, bazı zorluklar yaşıyorum. Eee, belki de, eee, zorlukların ötesinde önce bir, hani, reddetme durumum var. Eee, bununla ilgili, emm, tavsiye almak istedim, nasıl uyum sağlayabilirim gibi.
Allah Allah! Yani, ben şimdi sana sepetimdeki bütün taşları döksem içinden hangisinin işe yarayacağını bilemeyiz. O yüzden nasıl ki bir eczaneye gittiğinde derdini önce söylersin, ondan sonra ona göre ilaç verirler. Ben de elimde gerçekten sana yardımcı olabilecek bir şey varsa onu vermek isterim. Sen mesela bu taşınma mevzusu ne zaman gerçekleşti, nasıl böyle hissetmeye başladın? Biraz bahsetsene bana.
Hı hı. Evet. Eee, bu taşınma mevzusu yeni zaten, hani, iii, birkaç aylık a son 6 ay gibi diyebiliriz. Hani, bu, işte, gündeme gelmesi, taşınma falan durumları. Öyle diyebiliriz. Eee, fakat şey de, hani, bu, ııı, taşınma konusu, ııı, benim çok, hani, eee, istediğim bir durum değildi ama, hani, bazen de çok istediğimiz gibi değil de hayatın bize getirdikleriyle yaşıyoruz ya. Eee, ben de mecburen o akıntıya kapıldım. Ama şu anda, eee, oldukça, ımm, demin söylediğim gibi, işte, ait hissetmekle ilgili ya da, eee, reddetmekle ilgili, eee, durumlarım var
Tamam. Yani. Anladım. Yani. O zaman sana şuna sorarak başlayalım ki böyle birazcık, eee, düğmeleri dü doğru düzgün sırayla ilikleyebilmiş olalım. Sen ait olmayı nasıl tanımlıyorsun? Bir yere ait olmak ne demektir senin için ki sen oraya gittiğinde o kadar da ait hissedemedin?
şu anda bu durumdayım. Hı hı. Eee, şöyle bir şey, ben sanırım biraz, eee, bağımlılık gibi bir durumum var benim. Yani, bu sadece insanlara karşı değil bu bağımlılık. Yani, ben mesela hatırlıyorum, işte, küçükken, hani, a eee, şey, ailemle yaşadığım, işte, lise yılları diyelim, eee, o zamanlarda, eee, babamın işi dolayısıyla, eee, babam hep dışarıda çalışırdı ve biz, eee, yaz tatillerinde 3 ay onun yanına giderdik ve ben yaşadığım, eee, Ankara'da yaşıyorduk ve oraya, yani, iii, dön dönerken büyük bir özlemle dönerdim, yani, sanki, hani, yıllardır görmemişim gibi. Böyle bir bağımlılığım var sanırım benim. Bu yüzden de benim, işte, bu yeni, eee, taşınma durumlarına, eee, uyum sağlamam, eee, biraz zaman alıyor ve, eee, ve beni zorluyor.
İlginç. Tamam. Anladım. He. Tabii. Doğru, doğru yani seninki gibi bir hikâyeye sahip olan insanlar böylesine durumlarda seninki gibi bir tepki verirlerse bunu garipsemeyiz. Ama madem böyle bir duruma düşmüşsün o zaman buradan zarar görmeden ya da, eee, o mümkün değilse en az hasarla çıkmanı sağlamamız lazım. En azından senin kendin için buna dikkat etmen lazım. E, peki sende bu aidiyet hissiyatı, eee, birazcık geç oluşuyor gibi duruyor ama tam olarak bunu oluşturan şeyler neler? Oradaki sosyal bağların mı ya da işte, eee, ekmeği nerede kazanıyorsan vatanın orasıdır gibi bir algı mı ya da ne bileyim ailenin tam olarak mutlu olup olmaması oranın kültürü ile mi alakalı? Orayı biraz açsana benim için.
Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Eee, benim, eee, aslında, hani, kültürlerle sanırım çok fazla, eee, problemim yok. Hani, oy o konularda uyum sağlayabilirim ama benimki biraz daha duygusal gibi görünüyor. Çünkü ben, eee, e evet, sosyal çevrem çok önemli, hani, o onları çok önemsiyorum. Ama sanırım aile bağlarımla ilgili bir, yani, hani, kendi doğduğum ailemle ilgili bir, eee, bağımlılık problemim var. Bir de, emm, birkaç yıl öncesinde annemi kaybettiğimiz için babam ve ablam var Teşekkür ederim, babam ve ablam var ve sanırım onlardan ayrılmak bu sürecin üstüne, o biraz beni çokça zorladı. Belki de, hani, eee, o duygu tarafı olmasa ben de çok daha rahat uyum sağlayabilirdim belki de.
Tamam. Anladım. A, başın sağ olsun. Anladım. İs peki, bu, ımm, taşınma mevzusu olmuş ya, temel olarak bu kararı alırken, emm, edindiğiniz amaç neydi? Sen neden bunu kabul ettin ya da kabul etmek durumunda kaldın?
Hı hı. Tabii, işin o kısmına geldiğimiz zaman da şöyle aslında, hani, benim çekirdek ailemde, eee, eşimin işinden dolayı ı biz geldik. Elbette ki bize, eee, katkılarını olduğunu düşündüğümüz ve öngördüğümüz için böyle bir kararı verdik ve birlikte verdik. Bu da bana zorla veri verdirtilmiş bir karar değil fakat, eee, birlikte verdiğimiz bir karar olmasına rağmen, eee, ben zorlanıyorum, yani, bir türlü, ııı, uyum sağlamakla ilgili bir problem yaşıyorum. Yani, ait hissetmek aslında, uyum sağlamak değil. Hani, herkes eninde sonunda bir yerlere uyum sağlar. O konu öyle değil ama Hani, mesela atıyorum, şey, eee, dışarıya çıktığımda, işte, bir marketin önünden belki de defalarca, yani, çokça defalarca geçmiş olmama rağmen, işte, bazen oradan geçerken, "A, burada da, hani, bu varmış." falan gibi hislere kapılıyorum. Yani, o kadar reddetmişim ki, hani, o marketi bile kabullenmemişim, o o durumdayım.
Tabii. A, çok güzel. Evet. Evet. Daha, ımm, şimdi, bak, aidiyet söz konusu olduğunda beklentileri iyi ayarlamak lazım ki, ımm, insan bazen çünkü mutlu olmak istediğinde sırf beklentilerini iyi ayarlayamadığı için mutsuz olur. Yani, o şey gerçekleşmeyeceği için değil ama o an gerçekleşmeyeceği için, insan onu beklediği için, o zaman o olmazsa bu sefer mutsuzluk kaçınılmaz olur. Dolayısıyla burada senin beklentilerini birazcık merak ediyorum. Sen aidiyet konusunun gerçekten de kısa bir sürede ya da ne bileyim kolay bir şekilde oluşabileceğine yürekten inanan biri misin yoksa, "Yok, ya, memleketim, benim memleketim." gibi bir, eee, zihniyette misin?
Evet. Bence şöyle bir şey, eee, süresini bilemiyorum. Bu, kişiden kişiye değişebilir ama muhakkak ki herkes, ııı, hissedebilir yani. Bu şey, hani, ille de tamam evet, bağımlı bir kişilik olabilirim ama yine de, işte, memleketim, eee, deyip, hani, oradan, ııı, saplanıp kalmayacağımı biliyorum. Zaten öyle olmasaydı asla bu yola çıkmazdım ama, ııı, bence, ııı, burada şey, ııı, insanların, ııı, yapılarına göre mutlaka, ııı, bir yere uyum sağlayabilirler. Ben, buna inanıyorum.
Tabii. Evet. Yani
Ama, işte, istediğim şey, hani, bu süreci biraz daha yumuşak bir geçişle, eee, ı b yani, daha kolay ve daha huzurlu bir şekilde yapabileyim.
Anladım, anladım. Bu gerçekten anlaşılabilir bir şeyler. Öyle çok da absürt bir şey istemiyorsun hiç merak etme. Çünkü ister istemez bütün sosyal kaynaklarını bırakmış, bambaşka bir ülkeye, başka bir kültürün içerisine taşınmış ve oraya da uyum sağlamak zorunluluğunu hissederek gitmişsin. Yani taşınmışsın. Turistik bir ziyaret değil bu. Dolayısıyla böyle şeyler, eee, baskılar tabii ki olacaktır ama burada, eee, madem ailenle arandaki bağlar ya da kendi memleketinle, vatanınla alakalı bağların bir tık daha senin için kıymetli. O zaman, ki bu çok güzel de bir şey insan diğer türlü köksüz de hissedebilir. Çünkü sen oraya gittiğinde sana sen kimsin nesin, nereden geldin, nasıl davranırsın, ne yer, içersin diye insanlar seni ona göre kendi içlerine kabul edecek. Sen geldiğin yeri ve şekli kabul etmeden gideceğin yeri de belirleyemiyorsun. Ama sürekli, eee, ben, buraya geldim ama aklım diğer tarafta diye bakarsan bu sefer dikiz aynasına bakarak araba sürmeye benzer bu ve nihayetinde bir, eee, mutsuzluk kazası yaparsın ister istemez. O yüzden, ımm, sana şunu sorayım. Bu k sıralarda böyle çok sık olmasa da kendi ülkene, eee, dü Türkiye ziyareti yapabileceğin imkânın, vaktin, ımm, ya da maddi durumun var mı?
Hıı. Hı hı. Evet. Tabii ki. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Şu an için yok gibi görünüyor ama, eee, hani, çok da sabit bir, eee, ııı, iş durumu olmadığı için, hani, çok sürpriz bir şekilde çıkabilir de. Ama şu an için, hani, en azından önümüzdeki 1 ay için böyle bir durum görünmüyor.
Hıı. O zaman, ımm, şimdilik bazen insanlar kendilerine amaçlar belirlediklerinde şey hissederler; "Evet, ben bugün bu acıyı çekiyorum ya da bu sıkıntılara katlatı katlanıyorum ama bir gün böyle olacak, ben bunun için uğraşıyorum." Sen mesela, ııı, hem Türkiye'ye rahatça gidip gelebileceğin hem de senin hayalini kurduğun, seni mutlu edecek hayatı kurabileceğin bir yeri Türkiye'ye daha yakın nerede kurabilirsin sence?
Hı hı. Hı hı. Aslında bakarsan bunu söylediğinde, eee, ben nerede kurabilirim? Eee, kendi çekirdek ailemde yaşadığım evde aslında. <chuckles> Yani, o aitlik, ait olma hissi çünkü, işte, ben orada belki kendimce, işte, ailemden, kendi ailemden gördüğüm değerlerimi orada yaşatabilirim. Eee, onlarla ilgili, eee, belki sofralar ya da bir, işte, akşam, ııı, yemekleri gibi şeyler hazırlayabilirim. Eee, burada edindiğim arkadaşlarımı davet edip onlarla orada, hani, kendim ağırlayarak sosyalleşebilirim. Bunlar, ııı, benim, hani, en küçük, üüü
O! Çok güzel. Ne güzel.
çi bir çerçeveden baktığımda, ııı, bence benim evim.
Güzel. O zaman şimdi sen madem Türkiye'ye sık sık gidip gelemeyeceksin en azından önündeki 1 ay için bu süreci senin için yumuşatacak şeyler senin de dediğin gibi bu sosyal bağlar ya da senin ülkende gördüğün, alıştığın, sevdiğin, bildiğin şeyleri oraya kopyalamak. Ya da en azından oradaki muadillerini oluşturmak olabilir. O yüzden önümüzdeki ay içerisinde mesela böyle toplantılara, aile içerisindeki geleneklere yahut önemli bir şey varsa onu orada da yapmaya eğlenebileceğiniz bir şekilde öncelik verebilirsin. Ama b ııı, bir bakımdan da şimdi şöyle bir sıkıntı var; yaşadığın ya da yaşayacağın kültür içerisinde, ımm, çok da fazla meraklı mısındır oraya? Gerçekten de oraya haksızlık ettiğini düşünüyor musun? Gereken merakı oraya gösterebiliyor musun sence?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki ben bu histe olduğum sürece nereye gidersem gideyim, oraya o haksızlığı yapmış olacağım. Yani, ben bence, hani, bu, uuu, şeyden, emm
Yani.
Bağımlılıktan kurtulmam gerekiyor ya da takıntı mı diyeyim? Hani, ondan, eee, çıkmam gerekiyor. Evet, benim beynim, zihnim, eee, hatta bedenim her şekilde bunu onaylıyor, kabul ediyor, hani, bu, uuu, yaşamı. Eee, fakat duygularım kabul etmiyor, sıkıntı orada. Duygularıma söz geçirmem gerekiyor.
Doğru. Evet. Anladım. Evet, evet. Yani, şimdi bak, senin durumunda o zaman bir devin karşısına bir bebek koyuyorsun. Yani, Türkiye'de yaşadığın anılar, güzel günler, gelenek, kültür, dil, oradaki rahatlık koca bir dev, eee, karşısında küçük bir, eee, gittiğin yerde edindiği deneyimler, oradaki sosyal bağların ya da onların çok az olması. E, ister istemez o çocuk Davut gibi olup da Golyat'ı yenemeyecek, eee, onun biraz güçlenmesi lazım. Senin de bunu güçlendirebilmen için, yani, eee, hiç kendine kızamayacağın, bahane bulamayacağın, belki birazcık uyum sağlayabileceğin kadar küçük, kolay hedefler belirlemek. Belki bir arkadaş edinme fırsatı yaratacak, eee, şekilde dışarı çıkmak, bir hobiyle toplu bir toplantıya katılabilmek belki de ya da ailenle orada başka bir aileyi de işin içine katarak belli etkinlikler yapmak. Böyle şeyler senin gözünü biraz korkutuyor mu? Sence, eee, gerçekten oraya da, eee, ait olmak, gerçek manada düşündüğünde senin gözünü korkutuyor mu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Aslında hayır, kulağıma güzel geldi biliyor musun bu söylediklerin. Çünkü, hani, ben ne kadar bu kadar, eee, yani, reddetsem de bu, uuu, durumu, eee, söylediğin zaman şimdi özellikle kendi ailemle birlikte, eee, tabii ki bu sürekli ailemle olmak zorunda değil, eee, bireysel olarak da bunu yaptığım zaman evet, oraya uyum sağlamak açısından, eee, beni, bir Yani, eee, güzel geldi kulağıma, bir rahatlattı, içim rahatladı. Eee, bu şekilde, eee, bir yol izleyebilirim. Eee, çok teşekkür ediyorum, ööö, gerçekten beni dinlediğin için. Eee, hem içimi, eee, döktüm ve rahatladım hem de güzel bir, eee, yol söyledin bana. Çok teşekkürler.
Yani. Evet. İyi, ne güzel. Rica ederim. Estağfurullah, ne demek. Yani. Ya, rica ederim. Gidip bunu deneyip merakını gider bakalım. Ben de merak ediyorum neler başarabileceğine, yolun açık olsun o zaman şimdilik.
<chuckles> Teşe deneyeceğim kesinlikle.
Hoşça kal.
Hoşça kal.